ปกติถ้าคิดจะเปลี่ยนงานอะค่ะ อะไรคือเหตุผลที่ว่า เราถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้ว?
ครับ โอ้ มันก็มีหลายปัจจัยเนาะ อย่างเช่น แบบว่า เอ่อ เพื่อนร่วมงาน วัฒนธรรมองค์กร รายได้นะครับ ซึ่ง เอ่อ หลัก ๆ แล้วเนี่ย เอ่อ จากประสบการณ์ของผมก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานบ้างพอสมควร เอ่อ ถ้าให้ผมย้อนดูจริง ๆ แล้วเหมือนว่า สาเหตุที่ผมเปลี่ยนงานเนี่ย จะมาจากเรื่องวัฒนธรรมในองค์กรนั้นเสียมากกว่า
อือ อืม อะ อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะ วัฒนธรรมองค์กรประมาณไหนคะ ที่ทำให้เราตัดสินใจที่แบบไม่อยู่แล้วตรงนี้?
ใช่ ครับ เอ่อ หลัก ๆ แล้วมันมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่แบบว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ อะไรเงี้ย เราก็จะเปลี่ยนงานเลย อย่างงานแรกของผมเนาะ อ่า เป็นงานแรกหลังจบมหาวิทยาลัยมาเลยเนี่ย ก็เป็นงานที่รายได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับเด็กจบใหม่ ก็แบบว่า 30,000 กลาง ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ โอเคนะ ใช่ ๆ แต่ว่าด้วยความที่มันเป็น เอ่อ ตำแหน่งแบบว่าท้าย ๆ แล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรเยอะ เราก็คาดหวังการเลื่อนขั้นครับ ทีนี้ เอ่อ ผมก็ได้พยายมแบบว่าเสนอตัวทำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เลยแบบว่า เอ่อ ไปต่างจังหวัด ออกงานเป็นพิธีกร อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม ค่ะ โอ้! เยอะนะคะสำหรับจบใหม่ อ๋อ โอ้โฮ! แล้วเขามีค่าตอบแทนแบบไหนให้ไหมคะ? หลังจากที่เราเสนอตัวทำนู่นทำนี่ไป เขาเรียกว่า งานราษฎร์งานหลวงเนาะแบบนี้
เอ่อ ใช่ ๆ ก็คือมี มีค่าตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าให้พูดเลยนะ แบบเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบว่าเหมือน เหมือนแค่ทำโอทีเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ครับ
อืม โอ๊ย แต่ถ้าต้องไปต่างจังหวัดก็เอาเรื่องนะคะ
อ่า แต่ว่าจุดที่เราคาดหวังจริง ๆ เนี่ยคือคาดหวังโอกาสในการเลื่อนขั้น เพราะถ้าเราได้เลื่อนขั้นไปเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่แบบว่า เอ่อ มีความมั่นคงมากขึ้น มีสวัสดิการที่ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่ง อ
อืม แล้วตอนนั้นเป็นยังไงคะ เขาไม่ได้ตอบรับเลยเหรอคะ?
ใช่ เนื่องจากเราทุ่มเทเต็มที่แล้วนะ แต่พอมาถึง เอ่อ สถานการณ์ที่เขาจะต้องเลือกคนเลื่อนขั้นจริง ๆ เนี่ย เขาดันเลือกคนที่มีอาวุโสมากกว่าเราเฉย ๆ เลย
อืม อ๋อ ก็ดูที่ความอาวุโสไปเสียอย่างงั้น แล้วตอนนั้นน่ะ คือเราทำงานตอนที่เราหวังว่า เราจะได้การตอบรับเรื่องการเลือกขั้นน่ะค่ะ เราทำงานมานานเท่าไรเหรอคะ ในองค์กรนั้น?
ใช่ ครับ เอ่อ 3 ปีครับ
โอ้ ก็นานอยู่นะคะ ก็เลยเป็นเหตุผลว่า มันควรจะต้องไปแล้ว
ใช่ ซึ่ง คน ใช่ ซึ่งคนที่อาวุโสกว่าเราก็ไม่ได้อาวุโสกว่ามากนักอะนะ ก็อาวุโสกว่าแค่ปีเดียว สี่ ครับ
เปล่า นึกว่าอาวุโสห่างกันสัก 10 ปี อะไร แบบ นี้
โอ้ เขาทำงานมา 4 ปี แต่ว่าด้วยอายุเขาตอนนั้นมากกว่าผมก็ประมาณ 5 ปี ก็คือแบบเป็นรุ่น เป็นรุ่นพี่ที่ห่างกันระดับหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แบบว่า
อา อืม
แต่ว่า
ในเรื่องความสามารถ เรารู้สึกว่า เขามากกว่าเราหรือว่าใกล้ ๆ กันคะ?
เอ่อ ผมว่าผมมีความสามารถมากกว่า รวมถึงผมรับงานพิเศษมากกว่า พอถึงจุดที่มาตัดสินกันจริง ๆ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มาก ๆ เลย
<chuckles> เนาะ อา เออ Performance เราก็น่าจะหลุด เหนือกว่าเนาะในเรื่องนี้
ใช่ ๆ แบบว่ามันไม่ ไม่แฟร์มาก ๆ เลยที่แบบว่า อ้าว ทำไมพอถึงสถานการณ์จริงแล้ว เอ่อ ไม่เลือกเรา ดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกเลย ครับ ครับ
ค่ะ ตัดสินใจที่ อา แล้วตอนนั้นน่ะ ตอนที่ลาออกเรามีการหางานอื่นไว้ก่อนหรือเปล่าคะ ได้อา งานอื่นหรือยัง หรือว่าหาหลังจากที่ลาออก?
เอ่อ ไม่มีงานสำรองเลยครับ มีแต่เงินเก็บจำนวนหนึ่ง <chuckles>
โอ้โฮ ก็คือลาออกมาก่อนเลย
ใช่ ๆ ๆ ด้วยความที่เราเป็น เอ่อ เป็นเด็กด้วยแหละมั้งครับ ที่แบบว่า วุฒิภาวะเราในการที่จะตัดสินใจลาออกเนี่ย มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างเร็วไปนิดหนึ่ง
อา แล้วนี้พอออกมาเรายังกลับไปทำสายเดิมไหมคะ หรือว่าเราเปลี่ยนสายใหม่ไปเลย?
อา ใช่ เอ่อ เปลี่ยนสายใหม่ไปเลยครับ เพราะว่า อ่า อัน อันนี้มัน อ่า อาจจะด้วยเรื่องในตอนจบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเราเป็นคนที่เกรดไม่ได้สวยมากนัก แต่ว่าเราก็จะมีความสามารถบางอย่างที่พอที่จะพาเราไปต่อได้เลย คือตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนที่พอจะได้ด้านภาษาประมาณหนึ่ง ก็เลยใช้ความสามารถทางด้านภาษาในการหางาน ใช่
อ๋อ อา อ๋อ อ๋อแบบ อะไร งี้ อ่า แล้วพอเปลี่ยนสายงาน ตอนที่เราเปลี่ยนสายงานเนี่ยเรามองดูจากอะไร เงินเดือนเป็นหลัก หรือว่าสิ่งที่เราทำได้ก่อนค่ะ?
ครับ ครับ เออ ทีนี้เปลี่ยนงานมาเนี่ยผมก็เลยเลือกมองว่า เอ่อ มองในส่วนของสวัสดิการเลย ตรง ๆ เลย ว่าสวัสดิการดีกว่าไหม?
อ๋อ อืม
อะไรอย่างงี้ครับ ก็หมายถึงว่ามีสวัสดิการที่ เอ่อ ดูแลเราได้ดีไหม แบบว่ามีความมั่นคงไหม อะไรอย่างเงี้ย ก็ไปได้งานอีกที่หนึ่งซึ่งมีสวัสดิการที่ค่อนข้างดีเลย ก็คือแบบว่านอกจากประกันสังคมแล้วก็มีแบบว่าเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เอ่อ สามารถ
ค่ะ อา อ๋อ ประกันกลุ่มหรือเปล่าคะอย่างนี้?
อ่า ประมาณนั้นน่ะครับ แล้วก็มีแบบว่า อ่า สำรองเลี้ยง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วก็มีสิทธิ์ในการกู้ อ่า ในการกู้หลาย ๆ อย่างโดยที่ให้ดอกเบี้ยที่ราคาถูก อะไรอย่างนี้ครับ กับสถาบันการเงิน
อือฮึ โอ้โฮ ค่ะ อา ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่มากขึ้นมาพอสมควรเลย แล้วก่อนที่เราจะสมัครงานใหม่อะค่ะ เรามีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะ? หรือว่าไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมคะ?
ใช่ เอ่อ ไม่ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมเลย เนื่องจากตำแหน่งที่ไปสมัครเนี่ย เอ่อ ผมมองว่าเป็นตำแหน่งเหมือน เหมือนตำแหน่ง Junior อะครับ ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ใช้ความเฉพาะทางอะไรมากนัก ก็คือเข้าไปแล้วก็อบรมสักช่วงหนึ่ง 2 เดือน 3 เดือน แล้วก็เริ่มทำงานได้เลย อะไรประมาณนี้ ครับ
ค่ะ อา อา ก็ แต่ก็ถือว่าไม่กดดันแบบเดิม หรือว่าอันนี้เรามองว่าเข้าไปเราจะไม่รับงานราษฎร์งานหลวงแล้ว
อา ใช่ ๆ แล้วก็มีทัศนคติแบบนั้นติดตัวมาแล้วว่า เราจะไม่รับงานราชงานหลวงแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังทำในส่วนที่เป็น เอ่อ หน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ ใช่ ซึ่ง ซึ่งถ้าอะไรที่มันยังอยู่ในเวลางาน อยู่ในขอบเขตของเรา เราก็ทำให้เต็มที่ ใช่ครับ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งเนี่ย อา อย่างที่บอกไปว่า ผมมีความสามารถทางภาษาอังกฤษพอสมควรเนาะ เออ หลาย ๆ ครั้งที่ เอ่อ จะต้องรับมือ กับลูกค้าหรือว่า เอ่อ เพื่อนร่วม ข ยานชาวต่างชาติ อย่างเงี้ย เอ่อ หัวหน้าก็จะให้ผมเสนอตัวไปรับ อะไรอย่างงี้ อา
<chuckles> งานของเรา อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา โอกาสมันก็เข้ามาอยู่ดีเนาะ
ใช่ ๆ ๆ โอกาสมันก็เข้ามาอยู่ดี แต่
ซึ่งเราตอบรับไหมคะ? พอเขาเสนอมาอย่างงี้
ก็ถ้า อย่างที่บอกถ้าอยู่ในเวลางาน ก็โอเค ทำได้ ๆ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ว่าก็ ก็ ครับ
ก็ได้ อะฮะ แล้วที่ใหม่เนี่ย เขาได้มองเห็นคุณค่าในการที่คุณทุ่มเทลงไปไหมคะ?
นี่แหละครับประเด็น ก็คือผมรู้สึกว่า เขายังไม่ได้เห็นคุณค่าผมเท่าไร เพราะว่าเนื่องจากมันเป็น อ่า ตำแหน่ง ตำแหน่ง junior เนาะ ตำแหน่งเล็ก ๆ เนี่ย เอ่อ ผมก็เลยไม่ได้เรียกเงินเดือนเข้าไปสูงนัก เพราะเราคาดหวังในสวัสดิการ แหละ แต่ว่าพอ ปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บ หน้าที่ที่เราทำเนี่ยมันมากกว่าความเป็นเด็กใหม่ระดับหนึ่ง อ่า มันก็ มันก็มีส่วนที่ต้อง
อ้าว อืม ๆ ค่ะ อา เรา ก็รู้สึกว่า ค่าตอบแทนมัน เริ่มไม่สมเหตุสมผลแล้ว
ใช่ ๆ คือ เอ่อ เข้าทำงานไปในกลุ่ม กลุ่มเดียวกัน อย่างเงี้ย คือ เอ่อ รอบ รอบอบรมเดียวกัน อย่างเงี้ย ค กลายเป็นว่างานเรามากกว่าคนอื่น
อืม แล้วตอนนั้นเราได้แจ้งหัวหน้างานไหมคะว่าแบบ เอ๊ย! เรารู้สึกว่างานเราเยอะนะ อะไรอย่างเงี้ย?
ก็ ก็ ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ไปเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ เอ่อ ในช่วงแรกเขาก็ยังไม่ได้ เอ่อ ไม่ได้ให้การช่วยเหลืออะไร ใช่ ใช่ แล้วก็มัน มัน มันมีอีกจุดหนึ่งตรงที่แบบว่า เรา ไป มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องเงินเดือนกันกับเพื่อนร่วมงานที่มีอาวุโสเยอะกว่า แต่ว่า หมายถึงว่ามัน มาเริ่มงานที่นี่ในระยะที่ใกล้เคียงกันนะ
ไม่ได้แก้ไขอะไรเนาะ อา อ๋อ อา
อ่า เขาคือ เขาก็ย้ายมาจากที่อื่นเหมือนกัน อ่า เรามา มาเริ่มใหม่ตรงนี้เหมือนกัน แต่ว่า เอ่อ ความรับผิดชอบเขาน้อยกว่า หมายถึงว่างานที่เขาต้องทำเนี่ย น้อยกว่าเราเยอะเลย ทำที่นู่นนั่น
แต่ว่าเงินเยอะกว่าเยอะเลย!
แต่เงินเยอะกว่าเยอะเลย เกือบเท่าหนึ่ง ผมเลยแบบว่ารู้สึกว่า "เฮ้ย! มันไม่ใช่แล้ว" ใช่ ๆ ซึ่งสาเหตุที่เขาได้เงินเยอะกว่า คือส่วนหนึ่งเขา อาวุโสเยอะกว่าแค่นั้นเลย
อือ ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไรเนาะ อืม อือ ทีนี้เราก็มองว่า เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการให้เงิน แล้วก็คัดเลือกคนอีก แล้วนอกจากเรื่องนี้เราเคยออกจากงานด้วยเรื่องอื่นไหมคะ? หมายความว่าเป็นปัจจัยอย่างอื่นร่วม แบบเนี้ยค่ะ?
อะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยแบบ ช ใช่ เออ ถ้านอกจากนั้นเนี่ย ก็จริง ๆ ก็ไม่ ไม่มีแล้วแหละครับ เพราะว่า เอ่อ ผมก็เปลี่ยนงานมาประมาณ 2-3 ที่ก็แค่นั้น ใช่ แต่จริง ๆ คืออย่างที่บอกว่า อา งานที่ 2 เนี่ยจะบอกว่าเรื่องเงินก็ ก็ใช่ แต่ว่าหลัก ๆ แล้วผมมอง ใช่ เรื่องคุณค่าที่เรา เขาให้เราด้วย เขาดันไปให้ค่ากับ เอ่อ ความอาวุโส ซึ่ง เอ่อ มันไม่เกี่ยวกับเนื้องานเสียหน่อย อะไรอย่างเงี้ย ในมุมเราอะนะ
อืม เรื่องเงินสำคัญ อืม แล้วเรื่องคุณค่าด้วยใช่ไหมคะ? อา มันก็จะแบบดูแปลก ๆ นิดหนึ่ง เพราะว่าเรามองว่า เราเป็นคนรุ่นใหม่กว่าเขาด้วยหรือเปล่าคะ? เราเลยมองคนละมุม
ก็เลยรู้สึกว่า อืม เออ มันก็ไม่เชิง คือที่แน่ ๆ จุดที่วัดได้ตรง ๆ เลยก็คือเราทำงานมากกว่าเขา <chuckles> แต่แบบว่างานเราทำหลายด้าน อย่างเงี้ย แต่ว่างานเขาทำแค่ด้านเดียว อย่างเงี้ย แล้วเราหลายด้านไม่พอ หลายด้านแล้วยัง 2 ภาษาอีก อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ว่า แต่ว่าทำไมคือ
อืม อื้อฮือ <chuckles> เหรอคะ? ควรจะเห็นคุณค่าเรานิดหนึ่งเนาะ แล้ว
เออ ครับ
ในกรณีที่ อันนี้คือในกรณีที่เราจะเปลี่ยนงานเนาะ แล้วในทางกลับกันล่ะคะ อะไรที่สามารถทำให้เราอยู่ได้? นอกจากเรื่องคุณค่าแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหม? ที่สามารถรั้งเราได้เหมือนกัน
ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้ว ถ้าเกิด เอ่อ ทุกอย่างเนี่ยถ้าปิดจบด้วยการชดเชยรายได้ที่เหมาะสม <chuckles> เราก็อยู่ได้ อ่า ใช่ เพราะว่าสุดท้ายเราก็มาทำงานเพื่อ เอ่อ รายได้เนาะ ใช่ ๆ เพื่อ หรือให้พูดให้ดี ก็คือเรื่องเพื่อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมันขึ้นอยู่กับรายได้ของ เรา
อา อ๋อ อืม ๆ หาเลี้ยงชีพเนาะ ก็คือ มาทำงานไม่ได้มาทำการกุศล
ใช่ ๆ เราแบบว่า เฮ้ย ผมมาทำงาน อะไรอย่างเงี้ย มันก็
อะฮะ ก็คือถ้าคุณจะใช้เราเยอะ คุณก็ควรตอบแทนเราให้เหมาะสมนะ อะไรอย่างเงี้ย
อา ใช่ ๆ ถ้าเราสำคัญจริง คุณก็ควรรั้งเราไว้ อะไรอย่างเงี้ย แต่จริง ๆ คือก็ไม่ใช่ว่าเราออกมาแล้วเขาจะไม่รั้งเราไว้อะนะ คือก่อนที่ผมจะถึงจุดที่ลาออก อ่า ใช่ จริง ๆ นี้ก่อนจะถึงจุดที่จะลาออกเนี่ยผมได้แบบว่า เอ่อ คุยกับหัวหน้าเรื่องขอขึ้นเงินเดือนเลย แบบว่าตรง ๆ เลย ด้วย ด้วยประเด็นที่แบบว่า เออ เขาก็ให้ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
อา อ๋อ มีรั้งด้วยเหรอคะ? อืม แล้วหัวหน้าว่าไงบ้างตอนนั้น? อ๋อ
อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ซึ่ง เอ่อ แรก ๆ มันก็ อะ ลองดูแล้วกันว่ามันจะโอเคไหม? อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า เอ่อ ทำไปทำมาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ ไม่ไหวอะ เราไปหาโอกาสอื่นที่เหมาะกับเราดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เลยตัดสินใจยื่นใบลาออก แล้วเขาก็ เออ เสนอเงินเดือนเพิ่มให้อีกหน่อยหนึ่ง <chuckles>
ค่ะ อืม อืม แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไง? ตอนที่เขาเสนอเงินเดือนขึ้นมาให้
ผมมองว่าตอนนั้นมัน มันไม่ทันแล้ว ผมเจอโอกาสใหม่ของผมแล้ว
<chuckles> มันหมดใจมันหมดไฟเนาะ
อา มันหมด หมดใจแล้ว ผมเจอโอกาสใหม่ของผมที่จะไปต่อแล้ว ผมก็เลยแบบว่า อ่า "ไม่แล้วครับพี่" อะไรอย่างเงี้ย
อึบ อะ อา อันนั้น การเห็นค่าอะไรมันก็ต้องมาในเวลาที่เหมาะสมด้วย โอเคค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราว แล้วก็ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเปลี่ยนงาน แล้วก็ในการเลือกที่จะอยู่ต่อหรือเปล่าแบบนี้ ขอบคุณมากนะคะ
ใช่ ด้วยความยินดีเลยครับ ไว้มีโอกาสยังไงไว้เราพูด คุยกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ